Sí, sí, sí, totalmente. Y creo que principalmente, en entre <giggles> en la entrevista, perdón, en juntas de trabajo, me ha llegado a pasar que justo, no sé, digo un chiste como para tratar, de aliviar los ánimos. Eh, bueno, te platico, yo en algún punto, estuve como encargado de calidad, de, eh, como call centers y eso, entonces, me tocaba mucho hablar con las personas, que contrataban ese call center, es decir, que que les daban las campañas o los servicios, eh, no sé, quién quién pagaba literalmente, porque las personas trabajaran para ellas. Am, entonces, me tocaba mucho darles como, que estas presentaciones, de de resultados, todo este tipo de cosas. Entonces <chuckles> justo algo que yo quería hacer, o que en algún momento desarrollé, eh, justo, como para poder hablar más tranquilamente, fue como de repente, meter ahí una que otra broma, algo ligero, no no un humor como muy abrasivo, sino, nada más, ahí como que un chistecito. Y la verdad es que es sí, sí, sí, porque siempre es como de: "Ay, junta de trabajo, vamos a ver los resultados", y siempre se tiene como, que esa ese prefijo, ¿no? De que una junta va a ser difícil, de que <chuckles> una junta, va a ser como de: "Ay, a ver qué me dicen estos, o a ver qué les digo yo, o si no se pelean".
Ajá. <laughs> Okey. Claro. Sí, sí, sí. Ujú. Ajá. Ajá. <chuckles> Para aligerar, vaya. <chuckles> Ujú. Claro, y Sí, sí, sí, la gente se pone tensa, vaya. <chuckles>
Exactamente, sí. Entonces, eh, pues justo trataba como de aligerar esas cosas, y siempre me funcionaba muy bien, pero recuerdo <chuckles> una una junta que tuve, con unas personas, en las que no funcionó tan, tan bien, porque realmente, creo que no dije nada malo, pero pero las personas, súper, súper, súper serias, o sea, literalmente no hablaban, am, estaban como que literalmente, su cara super seria, la cara más seria que hayas visto, literalmente es la que tenían. Em, <chuckles> entonces, sí, justo me tocó decir algún chiste, ajá, y todos, así como serios y y fue como de ajá, pero, pues, ya preséntanos, ¿no? Y fue como de: "Ah, okey". Entonces, pues justo, en en querer, reparar esto fue que empecé a decir las cosas, y me salí del guion que yo ya tenía preparado para esa presentación
Uy, no. Ajá. No. <chuckles> Qué incómodo. <chuckles> Ajá No puede ser. <chuckles>
Ajá, entonces, las personas terminaron, no entendiendo absolutamente nada, de lo que yo estaba diciendo, y generaron muchísimas preguntas, por temas que todavía no habíamos visto y justo pasó por por salirme de mi de mi guión, por por esos nervios.
Ay, no.